جميل ف إيه اللي حصل؟ اتصرّفتِ مع الموضوع إزاي؟
آآ، وقّفت، يعني وقّفت إن أنا أشيل مسؤولياته، يعني أنت مسؤول عن حاجة أنا أعملها أنا ليه، يعني أنا أنا ذنبي إيه طالما وزَّعنا المسؤولية.
وقّفتِ! ماشي. إمم. جميل، طب وده وده جاب نتيجة؟ ي يعني ده ما هو أصل في حاجات مثلًا زي ما أنتِ بتقولي طلبات للبيت ف فدي آآ، لمّا هتوقّفيها وهو يوقّفها، فكده البيت مش هيمشي، فكان أ أنتِ كنتِ بتبقي قصده مثلًا تحسّسيه بإن في مشكلة؟
آه، كنت قاصده بصراحة، يعني كنت قاصده يحس إن هو لمّا بي يعملش اللي عليه، آآ، بيبقى في مشكلة، يعني مَرّة مثلًا كان عايز كان المفروض إن هو اللي هيجيب طلبات البيت، وأنا بقى هارجع من الشغل يكون هو جاب الطلبات، عشان أعمل أكل عشان لمّا يرجع هو من شغله ي يكون في عشا وكده، ف وسِبت له ورقة مكتوبة فيها كلّ الطلبات قبل ما انزل، لإن هو مواعيد شغلنا شوية مختلفة يعني، هو أنا بانزل بدري هو بينزل متأخّر شوية عني، فسِبت له الورقة وكلّ حاجة مطلوبة مكتوبة قدّامه و ونزلت، فرجعت لقيته ما جابش أي حاجة.
آه. <laughs> جميل. أيوه، أيوه. جميل. إمم. حلو جدًا. إمم.
في الطبيعي اللي كنت باعمله قبل كده
إمم، ف خلاص إن أنتِ تنزلي بقى ما ما عملتيش كده المَرّة دي.
لا ما عملتش، ولا عملت أكل ليوميها أصلًا.
<laughs> طب و وده سبِّب سبِّب مشكلة؟ والّا هو كان خلاص ت يعني كان متفاهم إن ده أصلًا واجبه؟ يعني ممكن لمّا شخص بينوب عن شخص تاني فترة طويلة، الشخص الأولاني ده بيفقد أصلًا بقى فكرة الإحساس ب بالواجب بتاعه ده، فهو كان وصِل للمرحلة والّا هو لأ كان بس عنده ظروف.
يعني رجع يوميها أيوه.

بُصّ إحنا يوميها اتخانقنا حتّة خناقة <laughs> لمّا رجع من البيت آآ من الشغل رجع البيت، لقاني ما عملتش عَشا.
امم. ماشي.
وطبعا يعني ال يعني الراجل إنه يرجع البيت ده وما يلاقيش الأكل ويكون جعان دي دي أكبر حاجة ممكن تضايقه في الحياة، ف آه فجِه، "فين الأكل؟" قلت له: "فين الطلبات؟" قال لي: "إيه ال إيه ال إيه س إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ فين الأكل أنتِ ما عملتيش الأكل؟" قُلت له: "ما أنت ما جِبتش الطلبات اللي أنا عايزاها." "ما عملتيش أي حاجة تانية غير الطلبات دي ليه؟" قُلت له: "ما أنا كنت عاملة حسابي هي دي الحاجات اللي أنا هاعملها، ما عنديش حاجة تانية" وبدأ الموضوع بيننا يجيب شد وجذب.
طبعًا. أكيد. آه. <chuckles> امم. إمم.
افتكرت ساعتها مثل أوي قُلته له، المثل بيقول إيه، آآ كلّف يا جارية اطبخ ي كلف ي كلّف يا سيدي اطبخ يا جارية، حاجة زي كده. <laughs> آه اطبخي يا جارية كلّف يا سيدي قال لي: "إيه الأمثال إيه الأمثال الغبية اللي أنتِ بتقوليها لي دي؟!" <chuckles>
أ اد <chuckles> اط اطبخي يا جارية، كلّف يا سيدي. أيوه، أيوه. <chuckles> أيوه بالضبط. <laughs> أيوه. <laughs>
ف آآ يوميها شدّينا مع بعض شدة غبية جدًا، وقُلت وبعد ما هدا كده و و ويعني الموضوع هدا فقُلت له: "بصراحة أنا كل مَرّة باع باروح أعمل وأنا ما كنتش قادرة، أنا أنا ما كنتش قادرة إن أنا آجي من الشغل أر أنزل أجيب طلبات تاني، ف ما قدرتش كمان."
آه. امم. جميل. يعني أنتِ ص صارحتيه صارحتيه إن أنتِ كنتِ قاصده تعملي كده علشان هو تخلّى عن واجبه.